Ừm, bạn ơi, thì mình là một cái người con người mà, gọi là, không thể nào thiếu được thể dục thể thao á. Tuy nhiên á rằng là dạo gần đây nha, ừm, công việc của mình rất là nhiều, lậm chí là bản thân mình cũng không có thời gian cho mình nghỉ ngơi luôn, cho nên á là cái việc mình duy trì, ờ, cái việc tập luyện á, nó cũng không có thường dễ xử nên thường xuyên á. Ờ, bản thân mình cũng đang trong tình trạng, gọi là, thiếu cái động lực để mà mình vừa đi học vừa đi làm, mà cũng thiếu động lực để mà mình đi tập luôn á bạn. Hông biết là có cách nào để mà mình duy trì cái việc tập luyện như ngày xưa, trước kia hông bạn?
Ghê vậy hả? Hiểu, hiểu. Ừm, đầu tiên á là, ừm, bạn phải làm rõ lại xíu cho mình hỏi nha, là cái bây giờ á, cái thời gian làm việc với lại cái thời gian để mà tập luyện của bạn á là nó đang như thế nào vậy? Bạn có thể nói chi tiết hơn được hông?
Ừm. OK. Ừm. Ờ, hồi xưa á là mình sẽ thường tập vào những buổi, gọi là, sau những cái giờ làm á, thì mình cũng sẽ thường đi tập. Nhưng mà bây giờ á nha thì cái giờ làm của mình bắt đầu vào khoảng, a, 7:00 sáng ha, mình sẽ kéo dài tới 7:00 tối. Đó, sau đó là mình về tới nhà, mình cũng hông phải là cái con người mà có thời gian tiếp tục đi đi đi tập tiếp đâu, mà bây giờ dạo gần đây nó có cái dự án á, cho nên là mình cũng là người mà, gọi là là là, dẫn dắt cái dự án đó, cho nên là mình cũng phải là theo dõi dự đoán đó thường xuyên. Thành thử ra là mình muốn dành một cái thời gian cuối ngày để mà mình đi tập, nhưng mà bây giờ là gần như là không có thể luôn á. Có những lúc mà mình muốn nhưng mà mình cũng hông có thể nào ngoài cái việc mà, ừm, m mình ngồi trước máy tính và làm việc, ừm, trong khoảng thời gian buổi tối. Ờ.
OK. Ra là thế. Ờ, hiểu. Ừ, ừ. OK, OK, tức là bạn nếu như mà không có thêm cái dự án này á, thì bạn vẫn có thể có được có thời gian để mà tập luyện, đúng hông? Tuy nhiên là, ừm, bây giờ là bạn đang phải vướng thêm cả cái dự án này, sáng thì làm nhiều rồi tối về vẫn phải ráng làm tiếp để mà có thể là, à, quản lý tốt cái dự án, đâm ra là không còn thời gian để mà có thể duy trì mấy cái buổi tập của bạn, đúng hông?
Đúng vậy. <sighs> Ừm. Đúng rồi, bây giờ hiện tại là gần như không thể nào duy trì được, à, những cái buổi tập đều đặn và thường xuyên như trước kia nữa bạn.
Hiểu, hiểu, hiểu. Thế thì cho mình hỏi xíu nha, từ ban đầu á, tại sao mà bạn muốn có thể, ờ, tập, gọi là, đều đặn, duy trì được cái việc tập đều đặn vậy? Mục đích của bạn là cái gì?
Ồ. Mình á, mình có một cái nhóm gọi là cái nhóm chơi thể thao, chơi cầu lông á, thường rất là thường xuyên luôn. Tụi mình đã quen nhau rất là lâu rồi và chơi với nó từ hồi sinh viên đại học tới giờ cơ. Cho nên á, ngoài cái việc mà sức khỏe cho mình nó tốt hơn, đúng hông? Thì mình còn có có thể gặp được bạn bè của mình. Và thứ ba nó là cái việc mà bạn chơi cầu lông á, nó cũng làm một phần nào đó, gọi là, giảm cái căng thẳng của mình xuống á. Thành thử ra là mình rất là mê cái việc mà mình chơi nó và duy trì nó mỗi ngày. Ờ, khi bây giờ thì không nên là sức khỏe tinh thần của mình bây giờ cũng đã giảm sút một phần nào đó khi mà mình không có được, ờ, duy trì cái việc tập luyện đó nữa.
Ừ. Hiểu. Hợp lý. Hiểu rồi. Mình hiểu, mình hiểu. Thật ra cái vấn đề mà bạn gặp phải á, thì cũng rất là nhiều người ở trong một cái lứa tuổi mà đi làm, à, bị gặp phải giống như bạn đó. Thì cũng không phải là cái gì đó nó nó nó, gọi là, quá, ờ, khó khăn đâu bạn. Vẫn có những cái cách để mình có thể giải quyết nó nha. Ừm, thế, ừm, bạn có thể, ơ, nói rõ hơn cho mình một xíu, mình cần biết cái thông tin á là, ờ, cái việc mà bạn, ờ, đi làm như vậy á, nó có thật sự, gọi là, rất là quan trọng với bạn hông?
Hả? Ồ, vậy hả? Ừm. Ừm, chắc chắn rồi, nó là một cái gì đó cái cái cái nồi cơm của mình á. Nên là nếu như mà mình không có làm, nếu như mà mình nghỉ làm thì có thể là mình có thời gian rảnh hơn á, nhưng mà gia đình của mình thì sao? Họ hông có tiền, gia đình của mình thì không có nguồn thu nhập, rồi c ch mình bản thân mình cũng không biết là phải sống như thế nào nữa. Tuy rằng là hiện tại công việc của nó rất là nhiều nhưng mà ít gì nha thì mình cũng có một, gọi là, một cái phần, à, thu nhập nhất định trong cái khoản chi tiêu của bản thân mình và gia đình của mình nữa. Thành ra là công việc nó vẫn là một cái quan trọng trong cái thời điểm lúc này của mình.
Ừ. Ừ, hiểu, hiểu. Ừm. Ừ. Thật sự, thật sự. Lý. Đồng ý, đồng ý, mình hiểu cái vấn đề của bạn rồi. Thế thì, ờ, không biết á, là bạn có bao giờ bạn thử tới cái việc đó là cố gắng, gọi là, xử lý cái công việc của bạn nhanh hơn bằng cách là bạn có thể là nâng cao cái kỹ năng của bản thân nè, hoặc là bạn có thể tối ưu lại cái luồng làm việc của bạn làm sao cho có thể tiết kiệm được cái thời gian mà bạn dành cho công việc á? Không biết là bạn có thử những cái hướng đó chưa? Chẳng hạn như là bạn, thay vì á, là bạn gánh vác quá nhiều trọng trách ở trong cái dự án này, thì có thể là bạn sẽ phân chia lại cái công việc làm sao cho nó hợp lý cho những người đồng đội của bạn. Đặc biệt là những cái người mà bạn đang quản lý đó, đó, quản lý cái dự án này á, thì bạn có thể chia công việc làm sao cho nó phù hợp hơn với những người đó, có thể tối ưu được cái kỹ năng của những người đó cho công việc.
Ừm. Ờ, vậy hả? Hiểu. À. Ừm. Ừm. Ờ, thì bản thân mình là một cái con người rất là cầu toàn. Mình nhận xét nha, là mình rất là khó để mà giao cho ai đó một cái công việc mà làm cho mình hài lòng. Thành thử ra là dẫn đến, ờ, mình không có tin tưởng là cái việc đó giao cho cái người đó là người đó có hoàn thành tốt cái vai trò đó hay không. Thậm chí nha, mình còn tiêu cực tới nỗi là mình nghĩ rằng á, là nếu mà giao cái công việc đó chắc chắn 100% mình sẽ phải làm lại cái vấn đề đó. <chuckles> Cho nên là mình cũng rất là hiếm khi nào đó mà mình nghĩ tới cái việc là mình sẽ chia sẻ cái công việc này cho ai, rồi là mình tin tưởng rồi đó, rồi là, ừm, bản thân mình thích là mình làm, tự tay mình làm mà mình chịu trách nhiệm với cái vấn đề đó bạn.
À. <laughs> Hiểu. Hiểu, hiểu. Ô kê. OK. Thật ra thì, à, mình khuyên bạn thế này này, ờ, ở cái cái cái việc mà đi làm á thì ai ai cũng muốn công việc của mình hoàn thành một cách là tốt nhất có thể, để có thể, gọi là, nâng cao cái, ơ, cái, thu nhập nè, rồi có thể đ đánh giá tốt của của sếp chẳng hạn đi để được lên lên cấp, đúng hông? Kiểu, như vậy là được mọi người kính ngưỡng, kính trọng. Tuy nhiên á, thì vì công việc nhóm là công việc tập thể, cho nên bạn hãy cố gắng á nếu như mà bạn không thể tin tưởng những người đang ở, ưm, trong cái đội của bạn để làm cái dự án này, thì bạn có thể á là bạn có thể tuyển dụng thêm những người khác từ có thể là nhờ sếp, xin sếp có thể tuyển dụng thêm người nè. Đó, rồi bỏ bớt, loại bớt những cái người nào giá trị của họ quá thấp ở trong dự án, họ không có đạt được cái yêu cầu của bản thân bạn, thì bạn có thể loại bớt những người đó ra. Và kể từ đó thấy cái cách như vậy á thì bạn sẽ từ từ có thêm những cái người đồng minh, gọi là, đồng minh đi ha, những người đồng đội, đồng minh cực kỳ đáng tin cậy để bạn có thể giao cho họ những cái công việc, để từ đó bạn giảm bớt những cái công việc gánh nặng cho bản thân của mình. Bạn thấy như vậy được hông?
Ừm. À, vậy hả. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm hứm. À. Ừm, mình hiểu. Ồ. In. Ờ. Mình thì cũng đã, gọi là, có, ờ, thử qua. Vào một thời điểm ban đầu á, tức là thời điểm ban đầu mình cũng có giao cho một bạn cái công việc đó. Tuy nhiên rằng là cái bạn đó không có, gọi là, cái thái độ không tốt cũng như là cái cái cái hiệu suất công việc á nó cũng hông có cao. Thành thử ra là từ đó nha là mình cũng hông có muốn giao cho ai cái công việc này hết trơn á. Hông biết là mình đ đã đặt niềm tin sai người hay là mình, ờ mình không có tin tưởng ai nơ, cho nên là cái cái đó nó cũng kéo dài khá là lâu cho tới bây giờ rồi mình lại tiếp lại ôm việc
Hiểu, hiểu. Rồi. À. Hiểu, hiểu, hiểu. Thật ra thì đây là bạn cũng có thể gọi là bị một cái dạng là ám ảnh sau cái cái cái cái sự tin tưởng không đúng chỗ đó đó, bạn bị ám ảnh về vấn đề đó nên là bạn khó mà có thể, gọi là, tin tưởng thêm những người đồng nghiệp khác được. Tuy nhiên á thì bạn nên hiểu vấn đề này nè, đó là mỗi người thì mỗi khác, đúng hông bạn? Hông trên đời này không có ai nào giống ai hết. Mà kể cả trong công việc cũng vậy, mỗi người có thể làm một cái cái công việc nó khác nhau, có thể là cái cùng một cái việc đó thì người này có thể làm như thế này nhưng người khác có thể làm một cách nó khác đi một xíu. Và có một cái này nữa nè, đó là con người chúng ta á thì ai cũng có sai lầm cả. Có thể á là cái lúc đó bạn đã sai lầm khi mà bạn tin tưởng một cái người mà đáng ra bạn không nên tin, để mà giao cái công việc, giao cái trọng trách cho người đó, rồi người đó làm không được, không đúng như ý bạn muốn và làm hại cái dự án của bạn. Tuy nhiên á thì vẫn có những người tốt hơn cái người đó, chắc chắn mình khẳng định với bạn luôn luôn có những người tốt hơn, thì bạn hãy cố gắng bạn mở lòng một xíu, bạn chịu khó, bạn giao thêm từ từ thôi, không cần phải giao nhiều nha bạn. Bạn cứ giao dần dần nhiều nhiều việc từ từ, từ từ tăng, tăng dần dần lên cho một người nào đó trong đồng đội của bạn á, trong danh sách những người mà xung quanh trong team của bạn. Đó, thì bạn cứ giao việc cho họ nếu mà họ làm tốt dần, tốt dần thì bạn có thêm một cái người, gọi là, trợ tá đắc lực rồi. Còn nếu như mà họ làm không tốt được thì thôi bạn bỏ người đó đi, bạn đổ qua một người khác vẫn được vậy. Nói chung là những cái hướng đó nó sẽ giúp cho bạn, gọi là, giảm tải cái công việc lên bản thân của bạn và bạn có nhiều thời gian hơn để có thể lo cho cái việc mà đi tập luyện vân vân của bạn.
Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. À, ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm. <chuckles> Ừm, OK. Ừm, họ hiểu. Ừm hưm. Ừm, thế à. Ừm, à. Hiểu. OK. Hiểu. Vâng. Ừm, hiểu luôn. Là thực ra là lúc trước mình cũng chưa bao giờ dám, gọi là, đưa cho ai một cái công việc nào đó mà mình mình tự tay mình làm. Nhưng mà nghe bạn nói thì mình cũng đã có một chút gì đó, gọi là, thay đổi để mà mình đưa lại công việc rồi. Ờ.
<laughs> Mình hiểu, ờ, nói chung là cũng nhen nhóm lên một xíu, đúng hông? <laughs> Ô kê kê.
Đúng rồi. Rồi cái việc mà vậy thì khi mà mình có cái thời gian mình để mà mình, à ờ, ngoài cái thời gian làm việc á, thì cái công cái cái cái, gọi là, mình mình chán á, tức là mình sẽ không có việc cái duy trì nó thường xuyên á bạn. Mình hông hiểu lý do tại sao nha, nhưng mà, ờ, mình là người rất là làm việc theo cảm hứng, kể cả là trong cái vấn đề là tập luyện như vậy luôn á. Mình thích là mình đi mà mình hông thích thì mình ở nhà. Vậy cho nên là mình cũng có, ờ, cái việc đó nó cũng ảnh hưởng một phần nào đó trong cái quá trình mà mình đi tập luyện. Thích là mình thích thiệt, nhưng mà để mà, gọi là, ờ, đam mê tới nỗi mà mình sẽ phải lặp đi lặp lại một cách nó thường xuyên này mình cũng chưa có có cái điều đó luôn á. Thì có cách nào để giải quyết cái vấn đề đó hông bạn?
Ờ. Hiểu, hiểu. Ừ, ừ, ừ. Ừ, mình hiểu. Ô Ờ, cũng có luôn, bạn ơi. Cái cái vấn đề bạn gặp thì thật sự nó rất cũng rất là dễ mà thấy ở những người khác luôn chứ không phải một mình bạn đâu. Cho nên á, là cũng đã có nhiều người thử nhiều cách hết rồi, để mình chỉ cho bạn một số cách nha. Đầu tiên á, là bạn hãy cố gắng là thay vì á là bạn nghĩ tới cái cái, à, cái việc là bạn đi tập như vậy thì nó sẽ mệt, bạn lười, có thể là bạn mới ngủ dậy, bạn tập buổi sáng đi, bạn thấy uể oải quá bạn không muốn đi. Thay vì bạn nghĩ những cái hướng đó thì bạn hãy nghĩ tới cái kết quả mà bạn sẽ đạt được nếu như mà bạn đi tập luyện thường xuyên. Có thể là một cái cơ hình cơ thể á, cái thể hình nó đẹp hơn, hoặc là cái cơ địa của bạn nó sẽ tốt hơn, bạn sẽ ốm hơn, bạn đỡ mập hơn chẳng hạn, ví dụ đi. Hoặc là bạn có thể có sức khỏe để bạn làm được nhiều thứ trong cuộc sống hơn và có thể là nó sẽ giúp cho bạn á có một cái, gọi là, cái cái tinh thần thoải mái hơn sau cái buổi tập nữa. Đó. Bạn hãy nghĩ tới những cái giá trị tốt đẹp mà nó mang lại chứ đừng nghĩ tới những cái điều mà, ờ, mệt mỏi, những cái uể oải. Bạn đừng nghĩ tới những cái đó, hãy thử như vậy đi.
Vậy hả? Ừm, bạn có thể hướng dẫn với mình đi. Rồi. À. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Thì mình cũng sẽ cố gắng. Thực ra bản thân mình cũng hông biết rằng mình sẽ duy trì được nó là bao lâu, nhưng mà mình cũng sẽ là cố gắng để mà thay đổi một chút nào đó để cho bản thân mình khỏe hơn khi mà mình đi tập đều hơn. Và thực sự luôn nhiều khi mà nghe những cái lời khuyên của bạn á, mình cảm thấy rất là ấm áp luôn. Ờ, có thể là mình sẽ
Ô kê. À. <laughs>
thay đổi một dần dần để việc duy trì nó nó tốt hơn và cảm ơn bạn vì những lời khuyên vô cùng hữu ích này nha.
Ừm, mình cũng mong là bạn sẽ thay đổi tốt hơn dần dần nhá. Chào tạm biệt bạn nè.
Ừm, cảm ơn bạn, chào bạn ha.